لأ، عشان هو فعلًا حي حلو يستاهل، أولًا هو أنا ما عِشتش فيه كتير أوي للدرجة دي، لأن هو آآ، يعني حي جديد بالنسبة لي، فأنا حاسّة إن هو يستاهل إن أنا إن أنا أحافظ عليه وانتمي له وبابقى فخورة جدًا لمّا ب لمّا باقول إن أنا ساكنة في المكان ده، ف وولادي بيطلعوا نَفْس القصّة برضه، هُم بياخدوا مني برضه الشعور ده أكيد، يعني بتبقى حاجة بتتوارَث يعني. آآ
آه. جميل. إمم. آه. إمم. جميل جدًا. طبعًا. هل بقى على سيرة الأولاد هل أنتِ مُلزمة ب ب بوضع بذرة الانتماء جوّه الأولاد، و ولو يعني لو ده رأيِك أنتِ بتعم بتنفِّذي الموضوع ده إزاي معاهم؟
إمم.